No, e quindi diciamo che, ehm, arrivi ad un momento dove, ehm, diciamo che dopo tanti, tanti anni sui social media non ci fai più così tanto caso ai paragoni. Ecco, questa è una cosa che faccio magari all'inizio, che io ci sono dai tempi immemori, penso che, mhmm, c'eravamo io, 2.0, Netlog e i dinosauri per strada ancora che giravano, quando ho messo ma <chuckles>
<giggles> Okay, quindi diciamo sei una storica dei social network?
Sì, ma io m ma io infatti l'altro giorno ne stavo parlando con un mio amico che lui, mhmm, lui è ingegnere IT, quindi lui è ingegnere, ehm, informatico e io gli stavo appunto dicendo: "Ma sai che non riesco ancora a capire come io a 18, 19 anni avessi imparato dal nulla, dalla mattina alla sera, proprio a fare coding in html con MySpace," semplicemente perché volevo i glitter sul mio profilo.
Mh-mh. Mh, wow!
O i disegnini. Sì era un'epo così, poi de come l'abbiamo imparato l'abbiamo disimparato e poi chiedimi se adesso riesco a mettere un HTML sul mio sito, no neanche morta, non ci riesco proprio. Quindi no, proprio è è sì, è una roba, ma sapevo dove metterlo, come metterlo, dove mettere la stringa. Era favoloso quel momento, però diciamo <clears throat>
<giggles> Però, mhmm, comunque Quindi proprio un apripista, diciamo così.
Sì, ma eh, MySpace comunque vabbè ormai è caduto nel demint dimenticatoio ma, ehm, c'era prima di MySp ehm, prima di Facebook. Ehm, poi è arrivato Facebook e comunque sia diciamo che, ehm, Facebook restava ancora molto a livello universitario perché sai che comunque nasce appunto come social media per tenere in contatto, ehm, la gente di dell'università dove andava appunto Mark Zuckerberg. Sostanzialmente gli serviva invece di passarsi messaggi, ehm, via sms praticamente ormai si iscrivevano in bacheca e forse facevano anche prima considerando quan
Mh. <snorts> Per non pagare gli SMS.
Esatto, esatto. Secondo me anche loro avevano l'offerta Summer con Meghan Gale <chuckles> e 100 SMS gratis. Della Vodafone le mitiche tessere, le più ambite che poi andavi dal tabaccaio e "non ne ho più" e tu: "No, devo scrivere a Pierferdinando, ehm, devo dichiarargli il mio amore che durerà fino a d'estate poi ciao."
<chuckles> <laughs> Quella della della Vodafone. <laughs> <chuckles> <giggles> E poi tra l'altro scrivergli 45 messaggi al minuto: "Che fai? Come mai non rispondi? Perché non rispondi?" <chuckles>
No beh, devo dire che comunque all'epoca era più o meno eravamo abbastanza com co con la coscienza di doverli pagare eravamo abbastanza <tsk> diciamo equilibrati. Cioè mandavi un messaggio e scrivevi tutto, perché sapevi che se gliene dovevi mandare 2 poi dovevi pagare doppio. Co co questa cosa che, ahimè, manca adesso con WhatsApp, ehm, io sono vittima dei miei alunni adolescenti, perché sono tutor, e loro quando mi mandano i messaggi non mi scrivono un messaggio. Me ne mandano 20.
Mh. Okay. <laughs> Eh. <chuckles> Okay. Mh.